أكيد طبعًا أنتَ ر روتينك عامةً لو ثابت ومُمل كل يوم، ده هيخليك تكتئب يعني الملل بيوصّل للإكتئاب. أنا لو شخص مثلًا باعمل كل حاجة في نفس اليوم ونفس الوقت وباكلم نفس الناس، باروح نفس الأماكن، طبيعي إن أنا مع الوقت ه هاحس بملل لا يطاق يعني، اللي هو خلاص أنا م مش عايز أعمل حاجة بقى في اليوم <chuckles> الروتين كله باظ. فلأ، لأ، أنا شايف إن الروتين لازم يتغيّر باستمرار كمان، مش مش حاجة ثابتة لازم حتى لو مش هتعمل حاجة جديدة، على الأقل تعمل الحاجات اللي أنتَ بتعملها باستمرار بطريقة مختلفة أو تحس بيها بطرق مختلفة، فاهمني؟ ما ما إحنا برضه مش يعني في حاجات مش بإيدنا إن إحنا نغيّرها في الروتين مثلًا، زي الشغل مثلًا أنتَ لو شغّال في شركة، معيّنة أكيد مش كل يوم هتروح تشتغل في شغلانة يعني. فلأ، أنا هاشتغل بقى بس هاشتغل يا إمّا ه ه هانتج أو أو إن أنا هأدي الشغلانة دي بفاعلية أكتر، إن أنا أعمل اللي أقدر عليه أو هاشتغل بطريقة أحسن آآ، أو أحافظ على الأقل على المجهود اللي أنا باعمله. قيس على كده كل حاجة مثلًا، زي مثلًا إن أنا باكل أكل صحي، فأنا كلت الأكل ده مثلًا، تاني يوم هاكل أكل صحي برضه بس أكل تاني، مستحيل آكل الأكلتين في ورا بعض فاهم؟
امم. أيوة. بتحس بزهق فعلًا، آه. أكيد، أكيد. امم، بالضبط. أيوه أكيد. امم، هتعمل نفس الحاجة كل يوم فعلًا. آه. أيوه، أيوه. طَب امم. يعني ب بتغيّر كل يوم نظام أكلك أصلًا.
آه، أكيد، ده يعني د دي من الحاجات اللي باعملها في روتيني وباحس إنها بتفرق معايا أوي، الأكل.
ده جميل جدًا. و وده أصلًا، آآ، م يعني مسموح لَك مع الGym؟ يعني أنا عارف إن ال اللي بيلعبوا Gym دول بيكونوا لازم نظام معيّن كده حاططه لهم الCoach أو هم حاطينه لنفسهم.
ما هو نظام معين أكل صحي، بس أكل مختلف يعني. يعني أنا أكلت النهارده فراخ مثلًا، آكل بُكرة سمك مثًلا مشوي مثلًا، كل الحاجات تحت سياق الصحي أهوَّة بس أكلات مختلفة أنا شايف عامةً إن يعني إن دي أحلى طريقة تغيّر بيها الروتين.
آه. ماشي. امم.